Ну вообще да. Но я бы сказал то, что на этих сервисах, которые я упомянул, там есть разная музыка. То есть инди я это упомянул в контексте вообще независимая музыка, то есть з отдельными композиторами записана без лейбла. Это такая музыка без лейбла, а, потому что туда люди сами загружают музыку. Но там представлены разные жанры, то есть А, однако есть определенная тоже предвзятость у этих сервисов, потому что, ну, объективно какую музыку могут записывать люди у себя дома? Ну, скорее всего это будет либо акустическая музыка, либо электронная музыка. А, и тык такой там больше всего. Так что есть и такой момент.
Мгм мгм. Мгм. Мгм мгм. Конечно. Мгм. То есть там это это плохое качество? Это музыка плохого качества? Или вот чем она не хороша? <chuckles>
Нет, она ни не то что не хороша, просто жанры, которые вот популярны среди таких п музыкантов начинающих или каких-то вообще домашних, скажем так, это электронная музыка. Потому что им для этого не нужна никакая студия, то есть они это полностью делают на компьютере с помощью электронных инструментов или же вообще без инструментов, а просто выставляя ноты там в секвенции доптограмме. Либо же это музыка акустическая, то есть которая, а, там записана на акустической гитаре. Часто можно встретить бардовскую песнь. Э, и, а, для этого тоже часто студ студийных условий не нужно. И вот люди записывают такого рода композиции.
М, мгм. Мгм. Мгм. Ну, то есть, если ты любишь, например, классику в исполнении с оркестром, да, или там квартетом, квинтетом. Ты, наверно, там её не найдёшь. Понятно.
М. Да, вря вряд ли, да, это найдёшь там. <laughs> Хотя сейчас электронная музыка дошла до такого м, до такой реалистичности, что вот некоторые люди пишут оркестровую музыку полностью на компьютере, то есть она, с ну, сэмулирована. Это, а, это инструменты полностью электронные, которые сделаны в программе, и ты не можешь даже отличить, это какая-то студийная запись очень высококачественная или это всё-таки сэмулированные инструменты.
Ух ты! Интересно. Мгм.

Конечно, можно использовать и более намеренный поиск. И тут уже всё зависит от того, какая музыка тебя сейчас интересует. То есть я бы сказал то, что, э, например, меня часто интересует инди-музыка, то есть какая-то независимая музыка, соответственно, от каких-то таких underground исполнителей. И по этой, как бы, причине я люблю пользоваться, э, такими же underground сервисами, например, BandCamp или Newgrounds, где, как бы, композиторы, м, или, м, группы, или исполнители загружают свои, э, песни, и их можно послушать, даже можно купить их альбомы, и если очень хочется. А, но есть и другие варианты, то есть более мейнстримные, это, к примеру, пользоваться рекомендациями Spotify или SoundCloud. То есть вот таких сервисов более, э, популярных, более больших, где, э, есть музыка уже, э, и ка э, на которой они, эти сервисы, покупают определенные авторские права. То есть это не такие сервисы, где, м, сами авторы загружают музыку.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ни не специфические направления, а вообще, вот, ну, там сь любая музыка. Так правильно? Мгм. Ну, то есть ты там на то есть у тебя наверняка там есть какой ну, наверняка у каждого там, кто любит музыку, у него есть какой-то там Spotify или, там, "Яндекс", или какой-то аналог. У него там есть свой плейлист, который он, там, использует, там, бережно хранит и еще что-то. И наверняка там есть еще 1 страница, которая, там, называется, там, какая-нибудь волна или что-то похожее, да? И вот, наверно, в этом похожем ты можешь найти себе что-то, что тебе подходит, потому что наверняка эти алгоритмы они уже научились, а, находить вот то самое похожее, что может тебе подойти, правильно?
Да да да да. Да, но вот в этом и проблема. То есть если хочется обновить музыкальный вкус, то это тебе не поможет. Потому что они ищут похожие песни.
Мгм. А, то есть, если ты хочешь обновить Вот. То есть, ты имеешь в виду, обновить не в смысле добавить композиторов или композиции в том же направлении, просто новые, а ты имеешь в виду, когда ты хочешь сменить что-то. Ага, так, интересно, так так так.
Да, да, а сменить жанр. И вот по этой причине я и люблю инди-музыку и такие сервисы, которые, э, не имеют алгоритмов. То есть, к мой, примеру, э, п способ искать музыку- это буквально просто взять и, э, выбрать, допустим, фильтр на этот месяц, то есть музыка, вышедшая в этом месяце, и отфильтровать там по жанру, который меня в данный момент интересует, общему, и всё, и таким образом слушать всё, что вижу.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм.